Ah, é dessa cidade te e é bonitinha a cidade, Teresópolis?
É Nossa, é linda. Então, a cidade de Teresópolis ela é ela é grande para o interior, mas o centro assim, ele
Tinha alguma o ah, não, as malhas também são de Petrópolis, né, as lãs?
Eh, a eh, são. E também, a o ah, que você deve estar pensando lingerie lingerie, mas era em Nova Friburgo, também é é. Em Teresópolis tem al 2 coisas, que é a Granja Comari, que é onde a seleção brasileira se concentra e e treina, né, que é lindíssimo, aquele é um condomínio absurdo, só mora gente milionária lá dentro. <chuckles>
Tinha alguma coisa em Teresópolis. Nova Friburgo. Hum. Ok, que a seleção fica. Isso. Aham. Uhum.